Đấy, mình hổng biết chỗ bạn có hông nha, chứ chỗ mình hồi xưa là đã ghét thằng nào thì nó ra đường cẩn thận tại vì dễ ăn pháo kiểu đó lắm. <laughs>
<chuckles> <laughs> Thế kiểu, kiểu
Hổng có đánh nhau gì hết, rất là, gọi là, rất là văn minh luôn rồi đó. <chuckles>
Ừm, ừm, ê, tao, ê, kiểu, đi đường mà, ờ, trông trông người mà đang, ơ, ưm, ghét nhau với thằng đấy mà đang cãi nhau với thằng đấy mà thấy bãi bãi phân bò đằng kia thì thôi tao né. <laughs>
Đúng rồi. Ừm. Bạn ơi, nhất là dịp Tết nữa bạn, tụi nó bận đồ đẹp. <chuckles>
Eo ơi, cũng biết lựa thời gian phết.
Hồi đó ở dưới quê á, cái bộ đồ ừ, cái bộ đồ Tết, cái bộ đồ đẹp nhất, mới nhất, chỉ được bận lúc Tết thôi. <laughs> Và cái thằng đó lãnh trọn luôn, không chừa một chỗ nào trên người nó cả.
<laughs> Ừm. <laughs> <chuckles> Eo ơi, sợ thế! Chắc lần sau, buổi sau không muốn ra đường luôn quá.
Thì đó, đó là mấy cái câu chuyện mà, gọi là, nó rất là dữ dội của mình luôn á.
Thế thế thế ừm, tớ tớ muốn hỏi là cậu, ờ, ném người ta như thế đã bao giờ bị người ta ném lại chưa?
Mà, ờ, mình mình là người, gọi là, những người đi đầu trong những bộ môn đó thì mình ra đường mình rất là kỹ, rất là cẩn thận. Mình thấy cái chỗ nào mà có mùi tí là mình đi đường khác ngay. <chuckles>
À. <laughs> <laughs>
Mình rất là hãnh diện khi mà chưa bao giờ bị, nhưng mà bạn mình thì bị rồi nha, bị trả thù rồi nha. Mà thật thật ra là trả thù cũng hông nặng lắm tại vì, ờ, cái bãi cái bãi phân bò mà mình đặt pháo vào là bãi phân bò ướt, nghe hơi kỳ, kiểu, hơi ghê nha, ờ, phân bò ướt. Còn cái thằng bạn mình bị á là bị, ừm, tụi nó chọi lại là chọi khô rồi nên cũng đỡ ghê hơn xíu.
À. <laughs> Ừm. <laughs> À, à, à, kiểu, tại vì tại vì bọn nó không có pháo nên là bọn nó chọi, ờ, phân khô, đúng không? <laughs>
À, đúng rồi, đấy, đấy, đấy, đấy. Hay, đúng lúc đúng luôn á, là tụi nó hổng có pháo nên tụi nó chọi. Mà chọi mà cầm ngay cái ướt thì cũng ghê nên tụi nó chọi khô. <giggles>
Ừm. <laughs> <laughs> Thế thì tính ra bọn cậu chơi cũng bẩn đấy nhá, không công bằng nhá. <chuckles>
Cảnh báo. <chuckles>
<laughs>
Thì, ơ, kiểu, đúng là thật ra là đó là một cái, gọi là, hồi xưa là một cái xóm trên với một xóm dưới á.
Ừm, ừm.
Thành thử là con nít xóm trên là kiểu gì nó cũng sẽ ghét xóm dưới, còn xóm dưới nó cũng ghét xóm trên nữa, mà hai bên nó cứ kiếm chuyện qua lại vậy á. Nhưng mà
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Cái này không thể nào mà tránh được luôn ấy.
Đúng rồi.

<laughs> Trời ơi, vui nhỉ? Kiểu, nói về tuổi thơ thì, ừm, đứa nào cũng có một tuổi thơ dữ dội ấy.
Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm, mà, kiểu, lúc nhỏ cậu có hay chơi mấy cái trò chơi truyền thống như kiểu là, ừm, ờ, con trai thì không nhảy dây, ừm, nhừ thì cũng, ơ, đi đá bóng này, xong rồi, à, đi, a, a, chơi ném dép các thứ. Cậu có chơi ném dép không?
À. Ừm, đá bóng. Trời ơi, bạn ơi, mình sư phụ ném dép ở đây, trời ạ. Mà mà hông biết chỗ bạn ném sao nha, chỗ mình ném là những cái bao ph bao thuốc á, bao thuốc mà người ta vụt á, sắp lại, hoặc là ném dép mà tạt lon, dầu dùng những cái lon nước ngọt á, sắp lại xong để vô, ném dép đó. Hồi xưa thì con nít đâu có tiền đâu, nhưng mà lại có một cái món mấy đứa ở chỗ mình quý lắm đó là bi á.
Ôi giời ơi! <laughs> À. Ừm, ừm, ừm. <chuckles> À, đúng rồi.
Ném dép ăn bi. <laughs>
<laughs> Lúc nhỏ ai cũng, kiểu, ờ, chơi, ơ, ném dép với bi này, với cả chơi, ơ, ném dép, ơ, bằng, à, cái cái dây cao su mà cái chun ấy.
Đ đúng.